Also warst du schon mal bei den Ni Niagarafällen?
Ne, leider noch nicht. Nicht erlebt, du. Schande. Also wirklich wahr. Ja.
Ne, sag blo Also wirklich, ja, ja, wirklich. Also das ist, ähm so was, da muss äh, ist ja nicht weit von dir, weißt du? Musst mal hinfahren. Also, ähm
Ja, na ja, ist schon so also 6, 7 Stunden. Mhm.
6, 7 Stund wirklich?
Ja, von von hier, von der Stadt, na klar.
Hm. Dachte ich überhaupt nicht aber ähm, äh, weißt du, wir wir waren da und, ähm, von der kanadischen Seite, äh, da kann man die, äh, Fälle, äh, viel viel besser sehen.
Bis darauf, mhm. Ja. Ach, das wusste ich nicht, okay. Mhm.
Ja, musst du also wenn du da mal hinfährst, dann musst du wirklich, ähm, deinen Pass mitnehmen, damit du auf die andere Seite kannst. Und, ähm, ja, das war 'n einzigartiges Erlebnis, was ich da auch, ähm so im im Herbst und die Bäume haben sich gefärbt und, äh also ja. Ich ich liebe auch Kanada, weißt du?
Ja. Das glaube ich. Ja. Mhm. Mhm. Schön, ne? Ja. Ja, ist ja p Traumland, ne? Unglaublich schön. Also, äh, das ist halt so Natur pur. Also ich ich finde, Kanada ist so, ähm, wie wie Yosemite, ne? Aber das ganze Land ist, ne? Also, ähm, ja, ist schon toll. Und ich finde auch, ne, dass die auch verschiedene ne, da haben sie den französischen Teil mit drin und also es ist halt auch sehr europäisch angehaucht, ne, Kanada. Also
Mhm. Mhm. Ziemlich. Das mhm, ja. Ja, das stimmt. Aber, äh, die die Winter da, weißt du, das ist ja ist brutal. Ja, ja. Wenn man da im Sommer ist, absolut ist es schön, weißt du? Küste zu Küste, aber im im Winter ist das kaum auszuhalten.
Ja. Heftig. Mhm. Ja, ja. Ne, <laughs> ja, das ist nicht das ist nicht ohne. Ist ja genauso wie Alaska auch, ne? Ist ja auch eigentlich wunderschön, aber Winter will ich da auch nicht sein, du. Ja.
Ne, das stimmt. Warst du schon mal in Vancouver?